ก็ เอ่อ พยายามเหมือนพอเวลากลับมาแล้ว ใช่ไหมคะ ก็ จะพยายามแบบ เอ่อ หา ความสุข ก็คือหา หาแมวเนาะ เหมือนแบบ เราได้ แบบจับเขา แบบ กอดเขา เออ มันก็ ช่วยคลายความเครียด หรือความรู้สึกแย่ ๆ ไป หรือบางทีแบบ อืม ได้ทาน น้ำอะไรอร่อย ๆ ที่เรา ชอบเนาะ แล้วก็ ขนมสักหน่อยหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็นั่งพักนะ เรานั่ง พักเงียบ ๆ ลูบหมา ลูบแมว บางทีมันก็ รู้ สึกดี ขึ้น <chuckles> ค่ะ แล้ว ทางคุณ หมวกล่ะ ทำอะไรบ้าง?
ค่ะ ค่ะ อา อืม อืม ค่ะ ค่ะ ใช่ อืม อะฮะ อืม ๆ ๆ จริงค่ะ อืม ค่ะ อา <chuckles> จริงค่ะ จริงค่ะ ฝั่งนี้ก็รู้สึกว่า อ่า ค่ะ อา ฝั่งนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนที่คุณบ้านได้พูดมาเลยเนาะ แบบบางครั้งการที่เราได้ทานอาหาร หรือว่าไม่ว่าจะเป็นแบบอาหารโปรด หรือว่าขนมหวาน หรือว่าจะเป็น เครื่อง อร่อย ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่จะทำให้เราแบบกลับมารู้สึกดี แล้วก็แฮปปีขึ้นได้ แล้วก็ทำ ฝั่งนี้ทำบ่อยมาก ๆ เลยค่ะ ก็คือรู้สึกว่า พอเราได้ทานของหวานอะค่ะ ก็แฮปปีขึ้น ใช่ ใช่ ๆ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ฝั่งของหมวกทำนะคะ คือการดูรายการ หรือว่า ดู ต่าง ๆ แล้วที่เราชอบอะ ค่ะ ใช่ ๆ ค่ะ รู้สึกว่ามันก็เป็นวิธีการที่แบบจะนำเรากลับมารู้สึกดีได้ หรือว่าเป็นวิธีการคลาย ผ่อนคลายความเครียดแบบได้ดีมาก ๆ เลยค่ะ แล้ว อืม ฝั่งคุณบ้านล่ะคะ ปกติชอบ ดูแบบพวกรายการอะไรบ้างไหมเอ่ย หรือว่าจะชอบเล่นสัตว์เลี้ยง?
ค่ะ อืม ใช่ ๆ อืม <chuckles> เฮ้ย เหมือนกัน ค่ะ ค่ะ หรืออะไร ขำ ๆ เหรอคะ? จะมีกลุ่มนั้น จริง

สวัสดีค่ะคุณบ้าน
สวัสดีค่ะ คุณหมวก
อา วันนี้เป็นยังไงบ้างคะ เอ่อ ไปทำงานไหมเอ่ยฝั่งนั้น?
ค่ะ วันนี้ไป ทำ งาน แต่ว่าข้างลอก ข้างนอกนี่อากาศ อืม สุด ๆ ไปเลยค่ะ ร้อนสุด ๆ ไป เลย
อืม ค่ะ ค่ะ จริงค่ะ จริงค่ะ อืม ฝั่งนี้ ก็ วันนี้ ก็ทำ งานเหมือนกันค่ะ แล้วก็แบบอยากจะระบายให้คุณบ้านได้ฟังหน่อยแล้วกันเนาะ แบบ โอ้โฮ รู้สึกว่าช่วงนี้แบบเหนื่อยมาก ๆ เลยค่ะคุณบ้าน แบบเหมือนเราแบบต้องรับหน้าที่ที่มันหนักขึ้นเนาะ แล้วก็แบบไม่ ไม่ ไม่ ไม่สามารถพูดคุยอะไรได้อะค่ะ แล้วก็เหมือน คือถ้าเกิดไม่โอเคก็ต้องทนอย่างเดียวค่ะคุณบ้าน แล้วก็รู้สึกว่า โอ้โฮ แบบ อึดอัด แล้วก็แบบเหนื่อยมาก ๆ ในทุก ๆ วันเลยค่ะ แล้วก็ฝั่งคุณบ้านล่ะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ย เดี๋ยวนี้รู้สึกเกี่ยวกับการทำงานค่ะ?
ค่ะ ค่ะ อือฮึ ได้เลย ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม อืม การทำงานเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความจุกจิก อืม เพียง แต่ว่า เราจะเจอความแบบ อ่า อึดอัดเนี่ย บางทีแบบ แค่มากกับน้อยเท่านั้นเอง อึดอัดมาก อึดอัดน้อย ใช่ไหมคะ แบบบาง บางวันมันก็จะเป็นวันที่แบบ โอ๊ย เรารู้สึกแบบ หมดพลังมาก ๆ ไปกับผู้คน อะไร แบบ เนี้ย
อืม ค่ะ อืม ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ ค่ะ อืม ใช่ ใช่
ใช่ แล้วทีเนี้ย
ใช่ค่ะ แล้วก็ฟังข่าว ว่ามาเลย ว่ามาเลย
ใช่ แต่ อือ